तो मेरी न एक समस्या है और वो समस्या ये है कि मैं समझ नहीं आता कि मैं बजट में अच्छा स्टाइल कैसे सु चुन सकती हूँ, कैसे अ, कम बजट में अच्छे कपड़े ले सकती हूँ और खुद को स्टाइलिश दिखा सकती हूँ। और सच बताऊँ तो जैसे कि मेरे घर से न इतने पैसे नहीं मिलते हैं और मैं बहुत हाई-फ़ाई कपड़े ख़रीद सकूँ और मुझे न फैशनेबल कपड़े लेना अच्छा लगता है और फ़ैशन से रहना अच्छा लगता है। अ, मन करता है कि मैं भी बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनूँ और अच्छी दिखूँ। जहाँ से अ जैसे कि आजकल लड़कियाँ पहनती हैं और कहीं न कहीं अ, मतलब लोगों की नज़र होती है कि हाँ, कितना अच्छे से कपड़े पहना है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फ़ैशनेबल कपड़े पहनना। तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि पहनना तो चाहती हूँ पर कहीं न कहीं मेरा जो बजट है वो बहुत अ, परेशान कर देता है मुझे क्योंकि बजट इतना कम होता है कि उसमें स्टाइलिश कपड़े लेना मुश्क़िल हो जाता है क्योंकि स्टाइलिश कपड़े तो महँगे आते हैं। अ, जब भी मैं जाती हूँ बाज़ार में और देखती हूँ कि स्टाइलिश कपड़ा कुछ लेने का, तो सबसे पहले तो वो मेरा बजट हिला देता है जिसके चलते कहीं न कहीं मुझे अ, सस्ते की तरफ़ ध ध्यान आ पड़ता है और कहीं न कहीं मैं अपना मन मार लेती हूँ। क्या आप मुझे अ, कुछ सुझाव देंगे कि कम बजट में अच्छे और स्टाइलिश कपड़े कैसे ले सकती हूँ और खुद को स्टाइलिश कैसे दिखा सकती हूँ?
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। देखिए, ज़रूर मैं इस परिस्थिति में आपकी ज़रूर मदद करूँगा। देखिए काफ़ी आम समस्या, अक्सर लड़कियों का क्या होता है कि बजट में कपड़ा लेना एक चुनौती उनके लिए महसूस हो जाती है और कहीं न कहीं वो ले नहीं पाती हैं इस समस्या का काफ़ी सामना करते हैं। तो देखिए मैं आपकी ज़रूर इसमें मदद करूँगा आपको ज़रूर सलाह दूँगा। पर सलाह देने से पहले देखिए आपकी परिस्थिति को मैं और अच्छे और बेहतर तरीके से जानना चाहूँगा और इसके लिए मेरे कुछ आपसे प्रश्न रहेंगे। अगर मैं अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपको स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं, तो ये स्टाइलिश आप आमतौर पे कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? जैसे आज के टाइम पे चल रहा है न कोई वन पीस डाल रहा है, कोई क्रॉप टॉप डाल रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई कोई स्कर्ट्स पहन रहा है या फिर कैसे किस प्रकार के अगर मैं पूछूँ कपड़े पहनना पसंद करते हैं?
जी। देखिए, अ, आपको भी बताऊँ कि आप सही कह रहे हैं कि म मैं जैसे कि <smacks lips> मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ तो मुझे अ, ट्रेंडी अ, कपड़े पहनना अच्छा लगता है जैसे कि जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी ट्रेंड कपड़े पहनूँ और अच्छी लगूँ, स्टाइलिश लगूँ। अ, जैसे कि मेरा ए फ्रेंड सर्कल है जो मेरा दोस्तों का समूह है वहाँ पे जो मेरी अ, दोस्त सहेलियाँ हैं वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं बहुत स्टाइलिश दिखती हैं। मन तो करता है कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ पर वो एक्चुअली न वो अब उनका जो बजट है वो अच्छा-खासा रहता है वो अच्छी जगह से शॉपिंग कर पाती हैं। पर मेरा बजट इतना अ, कहीं हाई नहीं होता है कहीं न कहीं लो बजट होता है और मुझे अ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है कि हाँ, स्टाइल अपनी स्टाइल अपनी अ, पसंद पे मुझे कहीं न कहीं समझौता करना ही पड़ जाता है। इससे मैं अच्छे स्टाइलिश कपड़े ज़्यादातर नहीं ले पाती हूँ। जी।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। तो देखिए बजट तो आज के समय में जैसे आपको पता ही है महँगाई का जमाना चल रहा है तो उस वजह से ट्रेंडिंग कपड़े जो हैं वो बहुत मुश्किल हो गए हैं खरीदने के लिए। तो देखिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ के बारे में पर मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ जैसे आपने बजट की बात की तो आपका बजट कितना है मतलब किस सीमा तक आप पैसे खर्च सकते हैं आपकी आप 1 मास में अगर मैं पूछे 1 महीने में आपका बजट कितना हो जाता है एक कपड़े खरीदने के लिए और कितना आप खर्च सकते हैं?
जी। देखिए, अ, आपको बताऊँ तो जैसे मैंने बताया आपको कि ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं मुझे। अ, मुश्किल से महीने में अगर एक खर्च मुझे मिलता है वही मेरा अ, खर्च है उसमें मैं चाहे कपड़े पहनूँ, चाहे उड़ाऊँ, चाहे खाऊँ या कुछ भी करूँ। तो 5 से 7 हजार रुपए मुझे महीने का मिलता है और अ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलते हैं। और सच बताऊँ तो देखिए 5 से 7 हजार में जैसे कि मैंने बताया मेरा दोस्तों का समूह है तो कभी-कभी थोड़े-बहुत पैसे इधर-उधर खर्च भी हो जाते हैं कि कभी जा रहे हैं मूवी देखने या कभी जा रहे हैं मुझे बाहर खाना खाने-पीने तो थोड़े बहुत पैसे उसमें उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हाँ। त तो वही मान लीजिए कि 5,000 करीब मेरे पास बच पाता है और 5,000 में मुझे लगता है क्या ही स्टाइलिश कपडे आते होंगे? जी।
हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। जी, देखिए ये चीज़ तो है कि 5,000 पे ये नहीं बोल सकते आप कि क्या ही स्टाइलिश कपड़े आते होंगे, क्योंकि आज के समय में 5,000 भी काफ़ी अच्छी और बेहतर रकम हैं। देखिए मैं आपकी इसमें ज़रूर मदद करूँगा, पर आपकी परिस्थिति को और बेहतर तरीके से अगर जानने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँ, कि देखिए आप अक अधिकतर अगर मैं पूछूँ खरीदारी कहाँ पे करते हैं? क्या वे ऑनलाइन होती हैं या ऑफलाइन होती हैं? दुकान पे जा के करते हो आप? कहाँ पे आपको ज़्यादा करना पसंद है?
जी देखिए, अ, सही कह रहे हैं आप, कि मैं ना ऑनलाइन कपड़े ज़्यादा खरीदती हूँ या फिर जैसे कि मॉल हो गया या अ, मार्ट वगैरह होते हैं शॉपिंग मार्ट वगैरह। वहाँ से कपड़े लेना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अ, ट्रेंडी कपड़े ज़्यादातर वहीं लगे होते हैं जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं वो मुझे लगता है मार्ट वगैरह में मॉल वगैरह में सबसे पहले आ जाते हैं। तो मैं ऑनलाइन देखती हूँ या फिर उ मार्ट और मॉल वगैरह में जाती हूँ क्योंकि लोकल मार्केट में मुझे वैसे कपड़े अ, जल्दी मिलते नहीं हैं काफ़ी कुछ अ, कहते हैं ना, कि घूमना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, और कभी-कभी तो समय भी बर्बाद होता है। पर वो जो कपड़े मुझे ट्रेंड वाले चाहिए होते जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, वो नहीं मिलते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ या मार्ट जाऊँ या मॉल जाऊँ। जी।
हुँ, हुँ। जी। जी। जी, देखिए ये चीज़ तो है, कहीं न कहीं जो चीज़ें पहले मॉल्स में आ जाती हैं, फिर मार्ट में आ जाती हैं, वो ऑनलाइन वगैरह या फिर आम दुकानों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपकी काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी बातों से ये चीज़ तो महसूस हो गई हैं। अच्छा मैं आपसे आखिरी अगर प्रश्न पूछना चाहूँ, कि आप ज़्यादातर क्या चीज़ पसंद करते हैं? कौन-सा लुक पसंद करते हैं? क्या आपको आरामदेही चीज़ें पसंद हैं? या फिर आपको फैशनेबल, फॉर्मल अगर मैं बोलूँ जैसे ट्रेंडी बोलूँ आप ट्रेंडी ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आरामदेही चीज़ें अ, पहनना पसंद करते हैं?
जी, देखिए अ, जब फैशन की बात आती है न? तो मैं आराम के साथ कहीं न कहीं समझौता कर लेती हूँ और घर पे तो मुझे लगता है कि आरामदेह कपड़े पहनती हूँ, तो मैं क्यों ना बाहर थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनूँ, ट्रेंडी कपड़े पहनूँ, फैशनेबल दिखूँ। क्योंकि अ, मुझे अच्छा लगता है मैं अ, फैशनेबल दिखूँ, मैं अच्छी लगूँ और घर पे अ, तो नॉर्मल कपड़े पहन लेती हूँ और वो कम्फर्ट वाले की कुछ भी पहन लो घर पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर बाहर में मुझे अच्छा दिखना अच्छा लगता है जैसे कि मेरा बताया मेरे दोस्तों का समूह है मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मैं कम्फर्ट वाले कपड़े पहनूँगी, तो कहीं न कहीं वो मुझे ये बोलेंगे कि तू कैसे कपड़े पहनती है? तू फैशनेबल कपड़े पहनती थी और तू ऐसे-वैसे पहनती है अब। तो मुझे हमेशा ये चाहिए कि मैं दोस्त बाहर में जब अ, जाती हूँ घर से बाहर तो मैं स्टाइलिश दिखूँ और फैशनेबल कपड़े पहनूँ ट्रेंडी कपड़े पहनूँ। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। तो देखिए, मैं सही बताऊँ तो आपकी परिस्थिति को मैं अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, कि आप परेशान मत होइए और दूसरा मैं आपकी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। और सलाह देना चाहूँ अगर मैं आपको, तो देखिए जैसे आपने बताया कि आपका बजट नहीं हो पाता और कहीं न कहीं आपको फैशनेबल और ट्रेंडी कपड़े जो, ट्रेंडी लूक हैं वो आप ही के समय पे आपको काफ़ी पसंद हैं। देखिए जैसे आप मॉल्स वग़ैरह में कपड़े आपने बोला न आपको खरीदना पसंद है तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, देखिए जैसे न जब ऑफ सीजन चल रहा होता है न उनका, तो मॉल्स वग़ैरह में भी न सेल चल रही होती है। तो जो इनकी अभी विंटर सेल आएगी जैसे, तो इन ज इस समय पे जाके आप कहीं न कहीं जाके, कपड़े खरीद सकते हैं। इस समय पे देखिए काफ़ी अच्छा और बेहतर डिस्काउंट मिलता है।
जी।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे आपने बताया कि आपको अच्छे-अच्छे कपड़े या फिर ये चीज़ें पहनना बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया देखिए सेल डिस्काउंट के समय पे आप जाके कपड़े खरीद सकते हैं। देखिए और उसके अलावा मैं बताऊँ तो एक्सेसरी वग़ैरह मैं अगर बोलूँ तो ट्रेंडी बनने के लिए ट्रेंडी लुक के लिए देखिए आप अपने कपड़ों के साथ-साथ एक एक्सेसरीज वग़ैरह भी एड कर सकते हैं या फिर अच्छे से डाल पहन सकते हैं क्योंकि आज के समय पे एक्सेसरीज भी काफ़ी चल रही है जैसे गले का नेकलेस हो गया, हाथ का ब्रेसलेट हो गया, कड़े हो गए, रिंग्स हो गईं, ये चीज़ें अगर आप अपनी इसमें लाते हैं, तो देखिए आपका एक बहुत अच्छा और बेहतर लुक लगेगा उससे भी आप काफ़ी ट्रेंडी दिखेंगे। जैसे आपने बताया न अपने दोस्तों के साथ जाते हैं पार्टीज़ वग़ैरह में। तो देखिए ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी और बेहतर लगती हैं। और उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए खरीदने से पहले न आप अपना बजट तय कर लीजिए कि, आपका बजट कितना है? जैसे आपने बताया 4-5 हज़ार रुपए हो ही जाता है और कभी-कभी जैसे 6-7 हज़ार मिलते हैं तो ₹5,000 तो हो ही जाता है आपका। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा और बेहतर अमाउंट है तो इस चीज में आप काफ़ी अच्छी और बहुत बढिया तरह की चीजें खरीद सकते हैं। और देखिए आपने शेन का नाम तो सुना ही होगा, आज के समय में बहुत अच्छा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म खुला हुआ है वो। तो वहाँ पे तो आपको एक से एक बढ़के ट्रेंडी मैं बोलूँ बहुत बढ़िया और अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो आप वहाँ जाके अपनी लुक पसंद कर सकते हैं और सही बताऊँ, तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब पसंद आ ही जाएँगे जिस हिसाब से आपने बोला न कि आपको ट्रेंडी कपड़े पसंद हैं। वहाँ पे आपको, मैं दावे से बोल सकता हूँ आ जाएँगे। और उधर कपड़े इतने सस्ते और बेहतर है कि मतलब क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ आपको तो देखिए ये डिस्काउंट के अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए एचएनएम में हमारा क्या रहता है कि इनका क्या रहता है कि जो पुराने कपड़े लाओ और नए कपड़ों में डिस्काउंट ले जाओ। तो कभी-कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो पुराने कपड़े आप नहीं पहनते जो कपड़े आपके अब यूज़ में नहीं हैं तो वो आप एचएनएम में लेके जा सकते हैं उससे क्या होगा आपको वो अच्छे-अच्छे डिस्काउंट्स भी देंगे। और उस डिस्काउंट से आप अपने नए और अच्छे और बेहतर कपड़े मैं बताऊँ एक डिस्काउंटेड रेट में एक लेस रेट में खरीद भी सकते हो। और उसके अलावा अगर आखिर में, अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए मैं यही बोलूँगा कि आप उस प्रकार की चीज़ें खरीदिए जिसमें आपका बहुत फ़ायदा हो, वो नहीं कि आपने लेके रख दी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने ये चीज़ देखी है लड़कियों में कि लड़कियों को होता है कपड़े पसंद आते हैं और लेके रख देते हैं पर वो उनको कभी-कभी पहनते नहीं है। तो उस प्रकार के कपड़े मत लीजिए जो आप पहनते नहीं हैं, बल्कि उन पैसों की बचत करके एक ऐसे कपड़े लीजिए जो आप अ ल अपना अच्छे पार्टीज में या फंक्शन में या फिर दिनचर्या की ज़िंदगी में डालना पसंद करो और आप उनको यूज़ में लाओ। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें अगर मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ आप इसको दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाते हो या फिर इन चीज़ों में जाके शॉपिंग करते हैं या फिर उधर से जाके कपड़े खरीदते हैं जैसे डिस्काउंट रेट में मैंने आपको बताया सेल के समय पे तो आपके बजट में आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर कपड़े मिलेंगे और कहीं न कहीं आपकी अच्छी शॉपिंग भी हो जाएगी और एक ट्रेंडी लूक भी आ जाएगा।
जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी। अच्छा। जी। जी देखिए, आपने जो मेरी समस्या थी मुझे लगता है बिल्कुल हल्की कर दी और जो इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं कि मैं कम बजट में स्टाइलिश कपड़े कैसी खरीदूँ स्टाइलिश कैसे लगूँ। तो ये सुझाव मुझे सच में बहुत काम आएँगे। और बोलना चाहूँगी कि दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपकी मदद करके काफ़ी अच्छा लगा और आशा करता हूँ, भविष्य में आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।